Mmm, kayaknya kalau misalnya untuk olahraga itu lebih menyenangkan memang ada komunitasnya ya, kayak gym aja kan sebenarnya juga ada tuh yang kayak bootcamp Kak, bootcamp itu yang kita kumpul bareng-bareng, terus latihan bareng gitu kan. Heeh, terus kayak tenis juga kan, kalau nggak ada lawan juga kan nggak seru, makanya harus ada komunitasnya, janjian gitu kan, "Kita main bareng yuk," gitu kan, "jam segini," gitu. "Sewa di sini," atau sekarang juga kan ada aplikasi Kak, kalau misalnya mau olahraga, apa namanya aku lupa, jadi kayak ad dibuka slot gitu loh Kak. Jadi "Kita butuh 2 orang pemain lagi nih, ayo join," gitu ada aplikasinya kayak gitu. Jadi kita langsung datang aja. Bisa iya, sekarang ada pake aplikasi olahraga, kayak gitu. Makanya kalau semua olahraga, bidang semua olahraga, kayak padel juga, tenis juga, pokoknya badminton, futsal itu semua ada di situ juga, tinggal milih aja cabangnya.
Mmm. E iya, ada. <chuckles> Juga? Oh iya? Heeh? Ih seru! Heeh, seru banget. Oh.